Ach ja, also, wenn du mich so fragst, auf jeden Fall. Wir wohnen ja jetzt nicht mehr zusammen. Ich bin nach Berlin gezogen und er nach Holland und in Göttingen haben wir zusammengewohnt, also fast 2 Jahre. Und da ist er dann immer zur Theatergruppe an der Uni gegangen und oft war er dann bis spät in die Nacht weg. Ich saß dann Abende lang alleine und ich habe es dann so auf die Proben geschoben, aber eines Tages sind wir spazieren gegangen, da hat er mir erzählt, dass er dieses eine Mädel, was er so süß fand immer, angesprochen hat, dass er sie süß fand. Und dann hat sie gesagt, er sollte fair zu mir sein, und sie hat ihm 'ne Abfuhr erteilt. Und das hat er mir wirklich so erzählt. Ich war im ersten Moment richtig, richtig sauer auf ihn, aber auf der anderen Seite habe ich ihm dann verziehen, weil er ja auch so ehrlich war und mir das gesagt hat.
Mhm. Mhm. Okay. Ja. Ja. Wow. Mhm. Ja, ehrlich. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist wohl, äh, auch, äh, ähm, toll. Ich finde es, äh, irgendwo toll, dass er dir das gesagt hat, ne? Er hätte es ja auch verheimlichen können, aber, ähm, wie ist das wie sieht's denn jetzt bei euch aus? Äh, seid ihr noch zusammen oder habt ihr drüber nachgedacht, dass ihr beide in 'ne ganz andere Richtung gehen wollt? Oder wie ist das Verhältnis jetzt?